आह, मतलब बीते एक कुछ टाइम से एक समस्या है जो मेरे साथ में हो रही है। क्या है कि मैं अपने मेरी जो पार्टनर है उनके सामने अपनी कुछ चीज़ें, कुछ कमजोरियाँ हैं जो मैं उन्हें नहीं बता पा रहा हूँ।
जी।
दरअसल देखिए, मैं जब से एक रिश्ते में आया हूँ ना तो मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ ये सच है। हमेशा खुश रखना चाहता हूँ ये भी सच है और मैं उनके मनमुताबिक चीज़ें करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, अभी ज़िंदगी मेरे मनमुताबिक नहीं चल रही है। मैं कुछ अपने काम में जूझ रहा हूँ। पैसों की मुझको थोड़ी कमी हो रही है। और वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं उनसे ये कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं श एक एक डर है शायद मैं उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता हूँ या फ़िर मतलब <smacks lips> बस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अ, वो मुझे अ, ऐसा समझ लें कि शायद मैं उनके लिए सही नहीं हूँ क्योंकि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है।
हुँ। अच्छा। ओह! अच्छा। हुँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी ना इस दुविधा को और ऐसा ना अक्सर कई बार महसूस होता है। अच्छा, वैसे ये जो रिश्ता है वो मतलब दोस्ती का है या फिर एक तरह से जो जो एक तरह से पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है उस प्रकार का रिश्ता है?
जी। जी, ये अ, मेरी अ, पार्टनर का ही रिश्ता है और हम रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं। हम अ, फ्यूचर देखना चाहते हैं इसलिए मैं इस बात को लेकर थोड़ा गंभीर हूँ। पर अ, फिलहाल तो हम रिलेशनशिप में ही हैं और बस मैं शायद एक थोड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ और मैं उन्हें बता नहीं पा रहा हूँ और उन्हें शायद इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है। मैं नहीं जानता वो जानेंगी तो उनका रिएक्शन हो सकता है वो बहुत अच्छे से मुझे समझे, और कहीं न कहीं मैं घबरा रहा हूँ।
अच्छा। जी। हुँ। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इस दुविधा को। वैसे क्या आप थोड़ा-सा और विशेष रूप से बता सकते है कि किस प्रकार की सीमा बताने में आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है? अगर कोई इसका आप उदाहरण दे सके ना तो ऐसे में समस्या को समझने में ना और भी ज़्यादा मदद मिलेगी।
जी। <clicks tongue> जी, देखिए अ, हमारा ऐसा रहता था ना कि हम हर हफ्ते या 10 दिन में एक किसी अच्छी जगह खाना खाने जाते थे, ये तो था ही, कभी वो पे करती हैं और कभी मैं पे करता हूँ और इसमें उन्हें बहुत खुशी मिलती है और यकीन मानिए मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। इसके अलावा जैसे ओ ओ हम दोनों फिल्म्स भी देखने जाते हैं, हमें फिल्में बहुत पसंद है, हम मिलते हैं, जब भी हम मिलते हैं तो थोड़ा-बहुत खर्चा होता है। लेकिन ये जो हम हर 8-10 दिन बाद हम एक अच्छे कैफ़े में जाते थे ना, उसकी वजह से अ, अभी मुझे थोड़ी मुश्किलें हो रही है। अभी, फिर भी ये होता है कि कई बार वो पे कर रहीं है, और जब वो कर देती है ना तो मेरा फिर ये मन नहीं मानता कि अब उन्होंने कर दिया तो मैं कैसे ना करूँ? मैं क्या अब अपनी समस्या बताऊँ क्योंकि हो सकता है कि फिर वो हर बार पे करने लगे और फिर तो शायद मैं शर्मिंदा होकर ज़मीन में ही गड़ जाऊँगा क्योंकि हर बार वो पे करेंगी वो बहुत अच्छी हैं दरअसल में, तो वो हर बार पे करेंगी तो फिर मैं शायद खुद से नज़रे नहीं मिला पाऊँगा मैं।
ठीक है। अच्छा। हाँ। हम्म, मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी इस दुविधा को ये तो वाक़ई काफ़ी निराशाजनक ना आपके लिए और शर्मिंदा भी काफ़ी हो सकती है आपके लिए। पर इससे ना बिल्कुल बाहर तो निकल सकते हैं, पर क्या मैं पहले ये जान सकता हूँ कि अभी जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वजहें होती हैं, जैसे शर्मिंदगी भी एक इसकी वजह है। क्या आपको लगता है कि कोई और भी कारण हैं, जिस वजह से आप साफ़ तौर पे ये बात ना आप आगे रख नहीं पाते? आपको शायद किसी कोई टकराव का डर हो या फिर आपको ये ना डर हो कि वो कहीं इस चीज़ को गलत मान जाएँ या फिर एक तरह से रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, इस प्रकार का कोई डर है जो आपको अपनी सीमाएँ बताने से रोक रहा है?
<sniffs> जी, जी। जी। जी। अ, दरअसल ये है कि और तो कुछ नहीं मैं बस एक कमज़ोर इंसान के रूप में उनके सामने नहीं आना चाहता, उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ मेरा अ, जन्म दिवस आया था, बर्थडे था मेरा और मुने मुझे उन्होंने बिना बताए बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। मैं खुश हो गया था, बहुत खुश हो गया था। और उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया है, वो मुझे सरप्राइसेस देतीं हैं। वो खुद से ऐसी माँग नहीं करतीं, लेकिन एक मर्द होने के नाते मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अब उनका जन्मदिन आने वाला है, और ये मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि मैं आखिर उनके लिए उन्होंने जो मुझे किया उसकी बराबरी में करने के लायक अभी मेरी ज़ेब में कुछ है नहीं दोस्त। और फिर मैं अपने दोस्तों के कुछ रिश्ते देखता हूँ कि जब वो कमज़ोर पड़े, जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा, तो कई बार उनके रिश्ते बिगड़े, हालाँकि अगर एक रिश्ता कमज़ोरी में बिगड़ ही जाए तो फिर वो रिश्ता किसी काम का नहीं ये मैं समझता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी साथी हैं वो ऐसी नहीं हैं, वो नहीं बिगड़ेंगी, बस मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी कमज़ोरी बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनका गर्व बना रहूँ, मैं उनके सामने खड़ा रहूँ और उन्हें मुझ पर गर्व हो, उन्हें मुझ पर यकीन रहे कि मैं हर चीज़ उनके लिए कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता।
हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। जी। हुँ। ये तो वैसे काफ़ी अच्छी बात है कि आप ना ऐसा सोचते हैं और आपको इस बारे में ना पूरा विश्वास भी है। और वैसे ये जो जिस प्रकार की समस्या से आप गुज़र रहे हैं ना मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में ना ऐसा ही ज़्यादातर ऐसी भावनाएँ ना एक तरह से आती भी है। तो वैसे ये जो जिस प्रकार से आप महसूस कर रहे हैं, ये जो डर है, ये जो भाव है, क्या इसकी इस वज़ह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी या फिर कोई आपका जो मूड है वो भी प्रभावित होता है क्या? मल जैसे कि मतलब एक तरह से थोड़ा-सा आप तनाव में रहते हो? जैसे आपने बताया कि जब उनका जन्मदिन आने वाला है, तो उस वज़ह से भी आप स इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या उनके जन्मदिन पे आप कुछ खास कर पाएँगे, बड़ा कर पाएँगे, क्या उसमें समर्थ है भी? तो इस प्रकार से भी कोई तनाव आपको रहता है जो आपको रोज़मर्रा में एक तरह से प्रभावित करता हो?
जी। हुँ। जी। जी। जी देखिए ब पहले जब हम बाहर जाते थे ना तो कुछ चीज़ें उनकी पसंद की होती थी, कुछ मेरी पसंद की होती थी और मैं अपने आप को रोकता नहीं था। अब क्योंकि तब मैं जानता था कि मेरी पसंद की चीज़ मैं शायद वो नहीं तो मैं खुद पे कर दूँगा और उसकी पसंद की चीज़ के लिए भी पे कर दूँगा। अब ये होता है कि वो तो अपनी पसंद की चीज़ों पर ले जाती है मुझे। कई बार मेरा हाथ मेरे अ, पर्स की तरफ़ जाते-जाते रुकता है। मुझे लगता है कि हो सकता है ये पे कर दें। और जो मेरी पसंद की चीज़ है वो तो मानिए मैंने पूरी तरह छोड़ ही दी है। वो कई बार पूछती भी है तो मैं बहाने बना देता हूँ कि नहीं आज नहीं खाना, आज नहीं देखना, आज नहीं करना। क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम चलो मैं अपनी पसंद तो तो थोप कर अ, कुछ पैसे और खराब ना कर दूँ। लेकिन उनकी पसंद की चीज़ें तो फिर भी हम अभी भी करते हैं। पर अब वो जब मेरा ये एक जब मैं खुद को रोकता मुझे एक बेईमानी-सी भी महसूस होती है कि मैं इन्हें बता नहीं रहा हूँ ये झूठ बोल र वापस आकर मुझे बुरा लगता है। पहले उनकी पसंद की भी चीज़ें करते थे तो मुझे उतनी खुशी होती थी। जब आज करते हैं ना तो वो जब पे करती है ना तो मुझे चोट पहुँचती है, कि यार मैं जानबूझकर अपना पर्स देरी से छू रहा हूँ ताकि वो पहले पे कर दें। मैं जानबूझके अपनी चीज़ें इग्नोर कर रहा हूँ। और मतलब <clicks tongue> एक आदमी होने के नाते मैं, मैं <chuckles> मैं नहीं बता सकता ये क्या है। आप उम्मीद है आप भी समझे होंगे। आप भी एक आदमी है, एक लड़के हैं।
ठीक है। अच्छा। हुँ। समझ पा रहा हूँ। जी, मैं समझता हूँ आपकी इस दुविधा को। वैसे ये काफ़ी निराशाजनक ना हो सकता है इस मामले में। पर वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक तरह से परेशानी है ना इससे बाहर तो ज़रूर निकला जा सकता है, आपको बस कुछ एक तरह से ना कुछ एक तरह से दिशा की ज़रूरत है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखिए सबसे पहले तो ना आप क्या कर सकते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है अ आपके पूरा विश्वास भी आपको अपने साथी के ऊपर और जब रिश्ते इतने अच्छे हो ना तो आप ये पहले से ही आप एक तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आप उनको बात बताएँगे, अगर आपको इस तरह से परेशानी हो रही है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर किसी भी अ, अलग कोई परेशानी हो, आप उनके साथ ना खुलकर आप बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो साफ़ और एक तरह से ना काफ़ी सरल तरीके से ना आप इस चीज़ को उनको बता सकते हैं कि आपकी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एक तरह से समस्याएँ हैं और आपकी एक तरह से ना कुछ लिमिटेशंस है और उनको पूरा करने में आपको थोड़ी सी दिक्क़तें आ रहीं हैं। तो आप उनको ऐसे करके बता सकते हैं। तो वो ना एक तरह से इस चीज़ को समझने म वो समझने में ना बिल्कुल आपकी तरह हेल्प करेंगी। और वो उस चीज़ को समझेंगे भी। तो ऐसे में क्या रहेगा कि एक तरह से ये जो रिश्ता है ना चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर कोई ऐसा साथी का हो वो भी बरकरार रहेगा। और आप ना एक तरह से अपनी सीमाएँ भी जो हैं बिल्कुल ना एक तरह से बता पाएँगे। और मैं जानता हूँ कि इसमें शुरुआत में थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना एक तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बारी में सब कुछ बता देना है। आप धीरे-धीरे करके जो एक तरह से मुख्य जो मुद्दा है ना, उस पर आप आने की कोशिश कीजिए। और काफ़ी आप हल्के-हल्के, छोटे-छोटे तौर पे आप इस चीज़ को ना अपनी जो प्राथमिकताएँ या फिर जो आपकी जो सीमा हैं ना, उनको आप बता सकते हो। कि जैसे कौन सी चीज़ अभी आपके लिए एक तरह से संभव है। क्या चीज़ आपके लिए संभव नहीं है। मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि वो भी इस बात को समय समझेंगी। और उसके अलावा जो सबसे एक तरह से जो काफ़ी बड़ी भूमिका इसमें निभाता है ना वो ये है कि आप इसके लिए जब आप बातचीत कर रहे हो ना, तो एक तरह से आपका जो अ, बोलने का जो एक तरह से एक जो तरीका है, वो काफ़ी आप एक शांत और एक अच्छे लहज़े में आप उनके साथ बात कर सकते हैं। और कोई अच्छी सी आप स्थान चुन सकते हैं, कोई अच्छा समय चुन सकते हैं। जैसे आपने बताया भी की आप कभी-कभी कैफ़े जाया करते थे, जाते भी हैं। तो वैसे ही ना आप कोई भी एक अच्छी सी जगह पे जा सकते हैं ताकि आप जहाँ पर काफ़ी शांति हो और आप ना बात करने में ब कोई भी बाधा ना आये। जहाँ पर आप अच्छे से बात कर सकें, अपनी जो भावनाएँ हैं वो उनको खुल कर ना व्यक्त कर सकें। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको लगता है शुरुआती में आपको थोड़ा डर हो कि एकदम से ये बात आप अपने साथी को नहीं बता सकते, जो कि मैं मानता भी हूँ कि काफ़ी बार ये भय होता है। तो उस चीज़ में आप कहीं और समर्थन ढूँढ सकते हैं। जैसे इसमें जो दोस्त होते हैं ना, कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति होता है, वो ऐसी परिस्थिति में ना बहुत ज़्यादा काम आता है। आप क्या कर सकते हैं कि उनके साथ मिलकर ना आप इस बारे में उन्हें बता सकते हैं और उनसे आप इस बारे में सलाह भी माँग सकते हैं या फिर अगर आपको अभ्यास करना हो, अगर आपने मन बना लिया है कि ठीक है आपको ये चीज़ उनको बतानी है तो आप उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि मैं किस प्रकार से इस अपनी जो ये सीमाएँ हैं, अपनी जो बात है ना, उसको सामने रखूँगा? और या तो आप आईने में देखकर भी इस बारे में काफ़ी अच्छे से एक तरह से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या रहता है ना कि कभी-कभी ये रहता है कि जैसे एक तरह से जो काउंसलर वग़ेेरह होते है ना, वो इस बारे में ना काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है एक तरह से सामने वाले व्यक्ति की भी जो साइकोलॉजी है, या फिर एक तरह जैसे किस प्रकार से कैसे बर्ताव करना है? कैसे अपनी बात रखनी है? वो इस बारे में बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। आप ज़रूर ना उनसे इस सलाह को ले सकते हैं और आगे इस चीज़ को अमल कर सकते हैं। और हाँ, आखिरी सबसे ज़रूरी बात कि यार अपने ऊपर आप अपना पूरा ध्यान दीजिए अपनी, आत्म-देखभाल का एकदम ध्यान रखिए। क्योंकि अपनी भी जो देखभाल होती है ना वो बहुत ज्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ख़ुद को छोटा मत समझिए। ऐसी परिस्थितियाँ या फिर ऐसी परेशानी है, तो हर किसी के जीवन में आती है। तो इसको आप एक तरह से छोटा ना समझें बल्कि आप अपनी जो सेहत है उसपे भी पूरा ध्यान दें। और बस ये ज़रूर एक तरह से ना हमेशा जो आपका विश्वास है कि आपके साथी इस बात को समझेंगी, उसी विश्वास को आप बनाएँ रखें। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि ये सारे तरीके अगर आप आज़माएँगे ना, तो आपको अपनी जो भी परेशानी है ना, उससे बाहर निकलने में मदद तो अवश्य मिलेगी।
<sniffs> जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। जी हाँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी अ, मैं <chuckles> मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ये बातें किसी को बताई नहीं थीं। मुझे लगता है पहली बार किसी ने सुनी और इतने अच्छे से सुनी, मुझे समझाया तो मेरा मन वैसे ही हल्का हो गया। और आपकी बात सही है मुझे अपने अ, रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए, ये बातें उनसे कहनी चाहिए और शायद यही मेरे रिश्ते की परीक्षा भी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना और मुझे समझाया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। हाँ। जी कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है ये सुझाव आपकी ज़रूर मदद करेंगे।